Exactement donc je sais plus combien, ouais c'est che je crois que il il l'avait payé mais le le truc c'était ridicule, c'est je crois 20 000 € un truc comme ça. Donc, heu, pour une maison. Bon après c'est un un petit coin perdu du Portugal aussi quoi, c'est pas non plus, heu
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. C'était plus c'était plus cher de frais de dossier en fait que que la que d'acheter que d'acheter le produit, heu
Ouais, je pense, clairement clairement et heu, et du coup le mec il alors il est portugais mais il parle anglais donc la vidéo elle est en anglais, et le mec il explique bon, bah, voilà j'ai acheté cette maison pour tant, heu, mon objectif c'est de la retaper. Tu sais, le mec il s'était fait un peu des plans, heu comment il voulait que la maison elle ressemble et tout
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ton tout à fait, ouais.
il a travaillé dessus pendant, heu, quasiment 1 an, donc lui, tu sais, à plein temps. Il a sa femme qui venait l'aider qui venait l'aider, heu, de temps en temps, heu, quand c'était pas sa femme c'était son frère, quand c'était pas son frère c'était ses gosses, tu vois? Mais le mec il était en permanence
Mmh mh. Oui, oui, oui des des gens très motivés, et puis, heu, ouais.
et moi je suis tombé sur la vidéo, je fais: «Mais», tu sais, première vidéo 20 minutes le mec il explique ça et je suis en mode, ça a l'air trop bien
Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Heu, moi non plus, moi non plus, ouais, ouais, ouais.
alors, tu vois je suis je suis pas maçon, je suis pas architecte ni rien, tu vois? Mais et le en fait le mec explique ce qu'il va faire et je regarde la vidéo, je fais: «En fait faut que je la regarde». Le le mec a l'air trop, heu le mec a l'ai «trop chaud» entre guillemets, tu vois?
Mmh. Ouais ouais ouais il il y avait, heu, i il savait il savait comment gérer ça et bah, c'était pareil pour l'espèce de château, tu vois? Je m'étais dit: «Heu, beh c'est incroyable» et hem Alors je suis je suis pas du tout, heu, bricoleur ou autre hein. Moi, je suis plutôt, heu
Tu sais, la passion. Non, c'est ça. Bah moi je suis un peu bricoleur, mais, tu vois retaper une maison, heu, tu s enfin moi c'est m en vrai à part avoir vu cette vidéo, mon rêve c'est de retaper une un mas, un vieux mas. Mais, en soit tu vois, je suis bricoleur, mais je sais pas je sais faire un peu de maçonnerie, mais je sais pas faire d'électr enfin je sais faire l'électricité pardon, mais je sais pas faire tout ce qui est, heu
Ouais, c'est quelque chose, quoi. Mmh mh. C'est, heu, c'est quoi un mas?
Un mas, c'est hem